Так, ну, фотографии, видеоролик- это уже не просто информация, это уже такое медиа. И там всё становится сложнее. Э, чаще всего, по поводу фотографий я, м, использую, эм, сервисы обратного поиска фотографии. Это, например, "Гугл Картинки", где можно загрузить фотографию, и он найдет источники, где эта фотография, или похожие на нее, были загружены. Можно посмотреть. И если там, например, где-то заявлено, что эта фотография ненастоящая или она связана вообще с другим событием, то это уже как-то наводит на сомнение. По поводу видео, э, можно пытаться найти обложку видео или какие-то кадры из него. У меня это часто получалось, и таким образом я находил первоисточники. Но также еще помогает, э, по крайней мере, мне, посмотре э, послушать само видео и попы попытаться найти из него вырезки, потому что именно чаще всего нужно найти первоисточник какого-то материала, чтобы понять, насколько ему можно доверять. Вот.
Мгм. Так. Мгм. Так. Ага. Мгм. Так. Мгм. Да. Мгм. Хорошо. А тогда можешь про инструменты вот рассказать, про ресурсы чуть-чуть поподробнее, что конкретно ты используешь?
Ну, я использую, как я уже выше говорил, это обратный поиск изображения через "Гугл Картинки", Google Images, через "Яндекс Картинки" иногда, потому что, э
Мгм. Так. А как это происходит, ты знаешь? Потому что не все понимают, как, э
А, ну ну, в вообще этими инструментами, конкретно обратным поиском изображений, пользоваться очень легко, потому что это буквально сайты, куда можно загрузить изображения, и они, э, подскажут тебе, э, ссылки на сайты, где, эт оригиналы этого изображения находится. Ну, или какие-то версии, да. Или же, э, покажут похожие изображения в интернете, н которые есть на это. А, это это 1, что я использую. Это очень полезный сервис, именно обратный поиск изображения. Но также еще, э, я пользуюсь и метаданными картинки, потому что у всех картинок, э, есть какие-то, м, скрытые свойства. Это описание, в которых чаще всего написано, откуда эта картинка была экспортирована, когда и, может быть, иногда даже кем, э, в каком месте и так далее. В зависимости от того, насколько человек, который автор этой картинки, постарался над тем, чтобы эти метаданные скрыть. Но если они есть, то это тоже может быть очень полезно. Можно иногда даже узнать вплоть до камеры, на которую была снята картинка или была ли она экспортирована из программы для редактирования картинок. То есть можно таким образом понять, допустим, была ли фотография отфотошоплена.
Ага. А, интересно очень. Окей. Ага. Мгм. Ага, окей. Мгм. Так. Ух ты. Ага. Мгм. Ух ты, как интересно!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 Хорошо. А такой вопрос можно, если я тебе отправляю к ну, картинку кто-то тебе отправляет, а, то, э, на любой картинке, в любом мессенджере ты можешь вытащить эту информацию? Пы